يعني حاولت آخُد الموضوع بهدوء بس اللي هو إيه، أنا لما بتبقى حِتّة أنا مش فاهم أصلًا وجهة نظر اللي قُدّامي هو ليه بيعارض وخلاص أو كده ب ب ب يعني ما باعرفش باحاول أوصَل اللي هو ليه ليه يعني بس ما ك ما كانتش بتدّيني ردود آآ أفهَم ليه الحكاية دي فمش عارف بقى يعني إيه، اللي اتقال لي بعد كده، اللي هو مثلًا عشان أنت ابنها الكبير فهي خايفة إن أنت تتاخد منها أو مش عارف إيه أو كده ف آآ يعني ابتديت
امم. اهم. وبعد كده بقى اتصرّفت إزاي والّا خلاص استسلمت وخلاص؟
لأ طبعًا خدتهم ورُحت اتقدّمت وخطَبت طبعًا، آه. <giggles>
برضه! في الآخِر <giggles> احكِ لي القصة دي، احكيها لي من الأوّل بقى، إزاي إزاي أصلًا قدِرت تأثَّر على قرارهم بَعد ما هُم كانوا متمسّكين جدًا ولأ يعني لأ، إزاي قدِرت تخلّيهم يوافقوا ويرُوحوا معاك كده عادي؟
ما هو بُصّي أنا طالما أنا شايل نفْسي بنفْسي وأنا اللي محطوط وأنا ال أنا اللي هاجيب كلّ حاجة، ما حدّش هيحُط لي جنيه في جيبي، آه ما هي ب الماديّات مهمّة ر جدًا، جدًا، جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلي، والناس اللي بتقول إن الفلوس مش مهمّة ومش عارف إيه والكلام ده كلّه، دي يعني يا إما بيضحَكوا على نفْسهم يا إما لسه ما فهموش يعني، ف لما يكون شاب مثلًا معتمِد على نفْسه بطريقة كُلّية غير مثلًا شاب آآ والده، والدته هُم اللي جايبين له الشقة، هُم اللي ب هيجيبوا له الدهب، هُم اللي هيخطبوا له، فساعتها هيبقى ليهم آآ قرارات ورأي هو مش هيقدَر يقول لهم حاجة، يعني هو يعني مثلًا أنت مش هتخطُب دي، لو خطَبت دي مثلًا طَب بقى أنا مش الشقة دي مش هادّيها لك، طَب بقى ال هات بقى شوف أنت هتجيب الدهب إزاي؟
كماديات يعني تقصد. اهم. آه. أكيد. هُم هيساعدوه يعني بأي شكل. اهم. بتوصَل لكده فعلًا، يعني بتوصَل إن الأهل فعلًا بيخاصموا أولادهم أو بيعادوهم عشان كده؟